Sabagay, sabagay din.
Mm, kayo po?
Um, <sucks teeth> mahilig ako mag ma mahilig akong mag-travel, tapos ano siyempre sa nab na nabanggit mo mga ano, mga, mga beach, kasi siyempre ah, kahit ako hindi din ako marunong lumangoy eh. Pero yun bang ano parang tawag nito, yung yung nature tapos parang away from the, away from the city ganon. Tapos siyempre mahilig tayong mag ano mag picture-picture, 'di ba for the memories. 'Di ba, specially specially ngayon na may mga ano na Facebook kasi parang, dati ano, eh, parang wala wala wala pa n wala pa rin wala pa naman picture ngayon 'di ba may mga yung iba may mga nag nagfi-Facebook live na, gano'n which is para sa kanila isa din yun sa mga parang sulit ba sa bakasyon.
Hmm. <chuckles> Mm. Mm, tama po. Totoo. Mm.